<laughs> Hindi niya opo, ah, sinasabi niya sa pamilya niya, yung sa bago sa asawa niya na ano, pamangkin niya ako opo. <laughs> Oo oo deni-deny niya ako sa mga tao. Tas, yun yung nakaapekto sa'kin. So sinabi ko sa sarili 'no ko na pag ako yung ano 'pag ako yung, lumaki at ano nagkapag-asawa't nagka-anak, hindi kong hinding-hindi ko 'to gagawin sa pamilya ko opo, hindi ko po, ipaparanas. Kasi, parang trauma din po yung sa'kin mm. Oo, parang trauma, parang araw-araw kong iniisip, kung ano bang mali sa'kin, yung ganon. Opo.
Sa tenga niya? Hmm. Dini-deny ka niya. Hmm. Mahirap 'yon. Nya. Hmm. Nagkapamilya, oo. Ipaparanas 'yon. Hmm, siyempre. Dinaanan mo na 'yon, eh. Pero, hindi ayaw mong Siyempre kung ano 'yong pangit na pinagdaanan mo no'ng kabataan mo, siyempre ayaw na hindi mo puwedeng, ah, 'paranas sa anak mo yun, unfair sa kanya 'di ba, kawawa naman. Alam mo na, eh, ang, ang pangit no'n is alam mo na 'yong naging resulta no'ng kabataan mo. Tapos, gano'n din ginawa mo sa anak mo, yun ang mali 'di ba. Parang pinasa mo, parang gumanti ka lang. So yun ang pangit 'no mm.
Mm. Oo, tama po kayo diyan. Mm, opo. Mm. Alam Uh, oo, naging ipikto epekto sa opo. Mm. Oo n Oo, in di di ako ganun. Opo, gusto kong, uh, magka-peace of mind through, ah, pagiging mabuting ina. Kahit hindi naman naging mabuting ina yung an mama ko sa'kin. So yun po, ah, sinisikap ko talagang maging
Mm, hindi mo naman kailangang, gayahin yung magulang mo, eh 'di ba.
Opo naman, kasi sinasabi ng iba, eh, kung ano yung magulang, yun din yung anak. <laughs> Oo, so ako yung living ano <laughs> living proof na ganun opo. Mm.
Hindi, hindi totoo yun, hindi totoo yun. Marami, maraming ganyang case. Maraming ganyan na, ah, hindi mo kil uhm, may mga kakilala ako naging kaibigan ako, magulang nila pareho nasa kulungan. Ah, snatcher ang tatay, adik 'yong nanay 'no. Pero nasaan ngayon? Ah, ang ganda ng buhay, inayos niya 'yong buhay niya, sa kabila ng lahat 'no, ah, naging s oo
Mm. O Mm. Tam Kasi dun tayo kumukuha ng ano, hu ah, hugot o lakas ng loob para gawin talagang mas maging mabuti yung buhay natin opo. Mm, opo. Mm, mas maging
Yu Okey. Mas maging makabuluhan di ba, mas, ah, maging hindi ka, ano sa lipunan kumbaga hindi ka salot sa lipunan. Maging maganda kang halimbawa. Mm, sa bata.
Mm. Opo, tama po. <laughs> Halimbawa sa opo lalo na sa mga oo, bagong, ah, henerasyon yung mga ganun. Opo.
Si siguro sa akin 'no, 'yong i-share ko din 'yong, kumbaga 'yong karanasan na 'yon na nangyari sa buhay ko sa part na 'yon na, ah, talagang nagbago sa 'kin 'yon nga, uhm, nagbago nga 'yong pananaw ko na, yung may 'yong gano'ng mga pagkakataon, eh, panandalian lang 'yon lahat, eh.

'Yon pa yung matapang. <laughs> Oo, parang pinagmamay-ari na yung, asawa ng, asawa ng iba. <laughs> Oo, oo.
'Di ba? Mm, kumbaga Ah. O oo. Mayroong gano'n, eh, maraming ganyan. Mayrong taong ganyan, na mas na-cha-challenge sila, sa mga taong may pamilya.
Mm. Opo, parang
Susubukan nila 'yong, 'yong 'yong ano niya, 'yong parang charisma niya kung ah, "Kaya ko bang, agawin", oo, then "Maganda ako", 'di ba? Hmm.
Hmm. Opo, oo. Agawin tungkol po, oo. So 'yon yu ji-na-justify niya yung sarili na niya na, "Ah, sige nga, agawin ko nga" oo. Oo. So 'yon, nagiging siguro 'yon siguro yung nagiging talagang mindset ng mga, mag nagiging kabit po siguro 'no. Ah, naging mindset nila na, ah, ano, "Sino kaya mas maganda sa'min ng bab ng asawa niya. Kung maaaakit ko 'to, ako yung mas maganda, ako yung mas magaling", yung gano'n. <laughs> Opo, oo, siguro 'yon nga. Hindi ko kasi maintindihan minsan yung mga gano'ng mga babae. Kasi, si ako, ginagawa ko, nilalagay ko yung sarili ko sa ano, sa sapatos ng o sa sitwasyon ng iba. Opo, oo, opo, kung ako yung, gano'n, kung ako yung legal wife tas ano, yung, ah, gagawin no'n ng, ng isang babae sa, sa'kin o inagaw yung asawa ko, ano kayang magiging ano, ano kayang magiging, kahinatnan ng pagsasama namin ng asawa ko, o ano kaya mangyayari sa'min ng, ng pamilya ko? Opo, yung binuong opo, masisira po talaga. So, yung iba, ewan ko kasi parang, yung may nakita nga akong video, ah, 3 days ago, siguro or, more than 3 days ago na. Na sinabi ng, ah, no'ng nagtatanong eh, anong mas magan o anong mas gusto mo, maging legal wife o maging kabit? Sinabi niya maging kabit. Kasi oo, mas maganda kasi yung kabit daw, kasi mas ano, mas mas
Parang trophy, parang ginagawa niyang trophy, yung mga, mga, Hmm. Oo. Hmm. <chuckles> Si Hmm, sitwasyon nila. Hmm. Hmm. Masisira. Mm. Hmm. <scoffs> <chuckles> Mas ano
ano yung sinabi niya? Hindi ko kasi, ah, hindi ko siya oo, opo, yung yung gano'ng mga term, pero iba yung ginamit na oh, mas na-cha-challenge siya, oo, 'yon yung sinabi niya. Opo, so, to 'yon, ah, <chuckles> ang daming nagtaas ng kilay, <laughs> do'n sa video ng na yun, nagbasa pa nga ako ng comments, ah, 'yon, "Ang ganda mo sana, pero isa ka palang ano", yung gano'ng mga, mga opo, opo, yung mga ganong term.
Mas ano, exciting, gano'n? Mm. Parang mas na-cha-challenge siya sa, gano'ng Hmm. <laughs> Hmm, ma higad kumbaga. Mara sa panahon ngayon maraming ganyan na, 'di ba, na, ayun na
Mm, focus ang ganda naman, pero nang-aagaw ng iba. Bakit ang, ang dami namang lalaki diyan, pero parang oo. <laughs> Opo, opo talaga, maraming pa salamat po talaga sana po ah 'Yon po yung gabi po, opo, paalam po. <chuckles>
Oh. <chuckles> Oo nga, eh. Napasarap 'yong kuwentuhan natin ah. At, ah, 'yon, ah, oo, ako din gano'n din, maraming salamat din sa time mo. Magandang umaga at, ah, salamat. Ingat.